آآ بصراحة لأ، يعني م زي ما قُلت لك أنا كنت أول ما بالاقي عَرْض بابقى باجري عليه على طول وباعمل الorder وأبدأ أحُط بقى في الcart وأبدأ أعمل خلاص باشتري حالًا. فهي فكرة إن أنا أستنّى شوية وأشوف إن أنا الحاجة دي محتاجاها أو لأ، أو أشوف مثلًا بعد شوية وقت هابقى لسّه عندي الدافع كده إنّي أروح وأجيبها وأشتريها، عمري ما عملتها بصراحة، فأنا فعلًا ممكن أجرّبها وأكيد هتبقى بالنسبة لي الموضوع مختلف. يعني لو حاجة فعلًا عايزاها، هي خلاص هتفضل في دماغي وأبدأ كمان بادوّر عليها في أكتر من مكان، لكن الحاجة اللي أنا بس متأثّرة بيها من العروض، أكيد هتبقى لو استنّيت عليها شوية أكيد هتبقى بتروح من بالي ومش بارجع لها تاني، فهي فكرة حلوة أوي.
بالضبط. مظبوط. وممكن كمان وأنتِ قاعدة كده تكتبي مثلًا لو أنتِ ناقصِك حاجة معيّنة في البيت، حاجة معيّنة شخصيًا أنتِ بتستخدميها، لبْس معيّن، تكتبيه بحيث إن أنتِ لمّا ينزل عَرْض في فترة معيّنة، هو بينزل في الغالب يعني عروض كل فترة، فلمّا ينزل عَرْض، تشتري من الحاجة اللي ناقصاكِ فعلًا، الحاجة اللي أنتِ فعلًا محتاجاها. هتبُصّي على القايمة اللي معاكِ، لقيتِ فيهم حاجة تمام، ما لقيتيش هتحسّي إن أنتِ أصلًا إيه، مش متحمّسة أوي للعَرْض لإنِّك مش محتاجة الحاجات دي أصلًا. فحاجة زي كده برضه هتخلّي دايمًا عقلِك يشتغل إن أنتِ عندِك وَعْي إن أنتِ ممكن تلجئي ناحية العروض أول بس ما العَرْض يتعمل. لإن مثلًا فكرة إن أنتِ فعلًا أوقات بيبقى فيه عروض إن أنتِ تشتري مثلًا واحدة أو 2 وتاخدي التالتة، أنتِ مش محتاجة كل الحاجات دي وممكن أصلًا يبقوا نَفْس الحاجة. ممكن في الوقت ده تتكلّمي مثلًا مع ناس صحابِك لو هم محتاجين يشتروا حاجة معيّنة، بحيث إن أنتم تعملوا مع بعض كده share للعَرْض، بحيث إن أنتِ برضه ما تخسريش كتير وفي نَفْس الوقت ما تشتريش حاجات أنتِ مش محتاجاها.
اهم.